Perché ma quando magari eravamo più piccoli noi, ora penso che tu sia dei ehm, del mio stesso periodo.
Tipo? Ah, okay, sì, sì. No ma infatti io vedevo pure quest'anno tra l'altro che, a Ferragosto neanche sanno, intanto cosa si festeggia, per dire. E poi non hanno delle tradizioni, ormai a questi ragazzi non manca niente, vien
No, esatto. No, per ma perché vuoi non vuoi, è che c'è stato un po' anche ricambio generazionale. Adesso magari i genitori ravo lavorano tutti e 2, e non hanno tempo, hanno quelle 2 settimane di ferie e giustamente cercano di fare
Mh. Anche il Natale vedi, non è lo stesso Natale che abbiamo vissuto noi, perché tendenzialmente i ragazzi se vogliono uscire escono, mentre noi eravamo proprio inchiodati a okay. E poi al
Sì. Sì, no, no. <chuckles> A finire il pranzo, la cena. È così.
Molte volte, o lavora la mamma o lavora il papà, quindi ormai tendenzialmente neanche ci si fa più caso, ecco a per esempio, io mi ricordo che mio padre, scusami se ti interrompo, il 26, il Santo Stefano, ogni anno ci portava, ehm, prima c'era il sorteggio con il gruppo di lavoro dove lui lavorava no, quello era il 6 gennaio perdonami. Quello era il 6 gennaio. Sì, però invece il 26, a Santo Stefano, puntualmente, ci portava al cinema a vedere il film natalizio del momen
No, io poi mi ricordo che Sì. No, ci manchere sì. Mh-mh. Ah, sì, sì, sì, la tipo una sorta di tombolata. Okay. Eh ma in quel giorno uscivano uscivano tantissimi cartoni animati ai tempi, mi ricordo. Ehm, quindi si andava a vedere poi c'erano anche i cinepanettoni, anche se quelli personalmente forse non li ho mai visti, però
Sì, sì. Sì e lui ci portava sempre a vedere qualcosa di divers No, no, quelli no, lui ci portava a vedere dipende o film della Disney, oppure qualche film comi esatto ed era una bella abitudine.
Eh perché, giustamente, non c'era Netflix, non c'erano le varie piattaforme era bello, certo. Ora si è un po' perso.
Mh-mh. Era bello perché finivamo il pranzo e tutti insieme andavamo al cinema, ed era veramente bellissimo. Mi manca, mi manca tanto l'infanzia, devo dire.
E andava lì. Certo ora magari un domani, con i tuoi figli, ecco, po potrai mandare avanti questo genere fabbisogno.
Sì. Oppure a settembre, vedi, a tempo fa in questo periodo, ci preparavamo per andare tutti insieme a comprare il diario per la scuola, ehm, con mia sorella, e c'era la lite la lite si comprava quello più bello, no vabbè era bello però. Va bene, guarda grazie per questo tuffo di ricordi. <chuckles> Ciao a presto.
Ah, sì! Le matite, le penne, i quaderni. Mamma mia, pensare mi fa venire un po' di angoscia. Sì, sì, era bello, però è vero. Grazie, grazie a te. Ti auguro una buona serata. Ciao, alla prossima.

Sì, ed è una tradizione a cui sono legata, e la, mhmm, cerco di onorarla ogni anno, ehm, e la col
Mh, mh, mh. Ah, okay. E cosa fai di bello in questa giornata?
Ma, intanto mi piace preparare la frutta Martorana, che sono dei dolcetti che si mangiano per questa ricorrenza.
Mh. Ah. Io non l'ho mai fatta, devo dire. Mai fatta
Allora, io con le mia famiglia, mia mamma, mie mia sorella, i miei fratelli mai, perché mia mamma non si è mai messa lì a fare la Martorana, però, ehm, mia suocera la fa, ehm, la impasta, realizza questi dolcetti di pasta di mandorle e poi è bello perché si tende a dipingere, certo con i colori alimentari; ehm, e quindi
Ah. Mh. Okay. Ah, che bello. Benissimo. Erto. Io quando lavoravo in un bar, la vedevo fare, mi intrufolavo sempre poi in laboratorio perché mi piaceva, appunto, dipingerla, ehm, con i colori alimentari, ehm, però penso che farlo in casa sia tutt'altra cosa. Immagino che sarete lì
Sì. Eh, bello. Eh, è comunque bello, è bellissimo perché poi, vabbè, è anche buona da mangiare, quindi insomma poi è è bella da vedere, buona da mangiare, poi sempre quel giorno si mangiano le famose Muffolette; ehm, sarebbe, mhmm, una variante di pane cunzato, non so se l'hai mai mangiato. Ehm, ecco la Moffoletta per eccellenza nasce con è pane e olio con qualche fetta di pomodoro, ehm, poi chi ci aggiunge l'acciuga piuttosto che il caciocavallo; io la mangio
insieme. Eh. Ah. Ah, ne ho sentito parlare. Sì, sì, sì, sì, ne ho sentito parlare. Okay. Quindi presumo che tutte queste tradizioni poi le trasmetterai, no. Ehm.
Ti sì, poi io sono un'educatrice, lavoro con i bambini a scuola, le le le manteniamo alte le tradizioni, quindi anche un po' secondo me la mia ehm, la la mia conformazione lavorativa, no, poi che mi porta anche a
Ah! Certo. Mh. Certo, è anche un po' la tua vocazione. E invece, mhmm, non so da quando tu vivi sola o comunque ti sei creata la tua la tua famiglia, hai, mhmm, diciamo, creato col tuo marito, compagno, una tua tradizione? Avete delle cose che fate solamente voi?
Sì. Mh-mh. Ma, mhmm, più che tradizioni abbiamo, vabbè, come ti dicevo sicuramente tutte le le le feste, le o ehm, le festeggiamo, le onoriamo; ehm, ma più che altro abitudini, sicuramente, che ci siamo un po' costruiti. Ehm, fine settimana, quando magari siamo un po' più liberi, allora manteniamo alta la tradizione della pizza il sabato sera; ehm, pure una tradizione a cui sono particolarmente legata è quella dei dolcetti della domenica, ehm, a quando abitavo con i miei genitori, ehm, mio padre, mia madre compravano sempre i dolci al bar, però era solo domenica e questa tradizione sto cercando di mantenerla, soprattutto d'inverno, sai, quando magari c'è si fa quindi la domenica già mio marito sa che, ehm, io ci tengo a mangiare un cannolo, sì, sì, sì, questo mi fa piacere. Tu, invec
Sì. Mh-mh. Cioè? Okay. Mh-mh. Ah, perfetto, okay. Ah-ah. In cosa consist Ah. Padre Mh-mh. Ti deve portare il dolcetto. E te lo concedi solamente a pranzo o anche a cena della domenica?